Ouais.
Heu, je me rends compte, ben, je vais donner un exemple vraiment concret. Il y a un jeu qui s'appelle King Arthur Nightstale. Donc c'est un RPG tactique dans lequel, heu, tu c'est une une vision alternative des chevaliers de la Table ronde où tu joues Mordered, donc en fait, le méchant de l'histoire qui rebâtit Kaamelott, heu, et qui doit affronter Arthur, heu, à Avallon
Mmh mh. OK.
ça, c'est pour le concept. Heu, quand j'ai commencé à faire le jeu, donc le jeu était sorti en accès anticipé, il y avait, heu, les 2 premiers chapitres de disponible, mais j'avais tellement envie de montrer, heu, que j'ai commencé le let's play, sachant qu'1 mois plus tard, un petit peu moins d'1 mois plus tard sortait la version 1.0 avec tout le contenu. J'ai a j'ai avancé dans le dans le let's play. Malheureusement, heu, le jeu n'était disponible qu'en anglais
Mmh mh. D'accord.
donc j'ai fait mes épisodes, je les ai produits et quand la release est arrivée, donc j'avais quelques épisodes d'avance que j'ai continué à diffuser et dans le même temps
Mmh mh.
j'ai repris le jeu à 0 en français pour arriver au point de jonction entre mon dernier épisode en anglais
Han! Ah, oui, OK.
pour ensuite enchaîner en français.
Ah. Effectivement, effectivement et ça, ça rajoute de la pression, finalement, de devoir, heu, devoir, finalement, heu, anticiper les choses comme ça.
Voilà. Ça rajoute de la pression. Mais je, heu, j'es j'es j'estimais, ouais, j'estimais que c'était la bonne chose à faire, tu vois? Mais ça a été une, heu, une, heu, une, heu, une une pression, déjà, pour arriver à faire ça dans les temps. Hem, mais derrière, la la pression a donné lieu à de la satisfaction, du coup.
Mmh, tout à fait. Oui, tout à fait, de de de devoir, heu, de pouvoir, justement, après, heu, j faire la jonction entre heu, en en le le l'épisode en fran en anglais, puis, l'épisode en français, que tu as réussi à rattraper, oh, finalement le retard que tu avais sur les épisodes en français, franchement, c'est top. Mais du coup, j'ai quand même, heu, <chuckles> ah, si j'ai bien compris, du coup, comme, heu, on va dire, heu, petites routines, comme, heu, petites trucs pratiques pour, justement, venir protéger cette pression, en fait, tu utilises des plannings, finalement. Tu utilises, heu, des épisodes en avance, c'est-à-dire que tu fais tes épisodes en avance pour anticiper les prochains jours. Donc c'est ça, si j'ai bien compris?
Mouais.